Finde ich auch, finde ich auch. Also, wie du sagst, so man man geht mal in so 'n Ferienhaus, da macht man so sein Ding, aber dann so 'n All-inclusive-Hotel einfach nur so für 'ne Woche zum Entspannen oder so, ist auch immer mal ganz angenehm, ne?
Ja. Ja, genau. Ja, länger wie 'ne Woche halte ich das auch nicht aus. Also, da muss schon irgendwie noch 'n bisschen Action oder Abenteuer mit dabei sein, also
Finde ich auch, ja, safe. Ich war auch letztes ne, war das le ne, es war vorletztes Jahr, war ich in, ähm, Puerto Rico, auch in 'nem All-inclusive-Resort. Ähm, hatte ich 10 Tage gebucht und da war ich auch schon so nach 6, 7 Tagen war mir auch schon die Luft raus tatsächlich. Also, dann habe ich auch irgendwie versucht, nur noch rauszugehen und so, ne? Also und will man auch nicht mehr die ganze Zeit im Hotel sitzen.
Mhm. Ja. Ja, das ist dann immer schade. Ja, ja.